Bạn ơi, mình cảm thấy khó chịu quá chừng luôn á, mà mình hổng biết làm sao để mà nói được với lại những người thân trong gia đình của mình luôn á, là á, mình thấy dạo này á, là mấy cái chuyện riêng tư của mình á, là hổng có hổng có hổng có được mọi người tôn trọng á, mọi người hay thích xen vô chuyện của mình lắm. À, nói chung là giống như là mẹ mình đi, à, như giống như là phòng của mình á, thì mình là có phòng riêng, nhưng mà nói mang tiếng phòng riêng nhưng mà cũng hổng riêng lắm. À, mẹ mình á, là bỏ đồ đạc của mẹ mình ở trong phòng mình, giống như mẹ mình có, ờm, hồi xưa mẹ mình có cái nhà kho, bây giờ mẹ mình dẹp cái nhà kho đi nên là tất cả mọi thứ là dồn vô phòng mình, mà mình cũng hổng có quyền quyết định luôn, mẹ nói là "À, phải bây giờ mẹ muốn để đây, rồi con cho mẹ để đây." Rồi á, đã vậy á chớ, có còn có cái máy may của mẹ mình ở trong phòng nữa, nghĩ sao, ờ, phòng của mình, ờ, lúc có lúc mình làm việc này nọ thì, ờ, cũng phải có không gian riêng chứ. Nhưng mà những cái lúc mẹ mình cần á, là mẹ mình tự mở cửa, mẹ mình vô mẹ mình may, mẹ mình làm việc luôn, nên là nhiều lúc á, là mình cũng, gọi là, đang làm việc dở nên mình cũng phải đi chỗ khác cho mẹ mình làm việc, giống như hổng có không gian riêng tư. Đã vậy nha mẹ mình cũng hay hỏi han về mấy chuyện mà tình cảm của mình á, mà hỏi không mình hổng nói gì đi, nhiều lúc á, điện thoại của mình á, thì mình cũng, gọi là, ờm, để mở á, để mình coi này coi kia á, thì á, mình mở TikTok đồ mà mình đi đâu á là mẹ mình nhiều lúc á, cũng, gọi là, ờ, coi tin nhắn của mình nữa, rồi xong hỏi là "Trời ơi, sao nói chuyện á, vô duyên quá!" Trời ơi, mình nghe mình thấy mình tức quá chừng luôn, đã đã coi tin nhắn của người ta còn nói người ta vô duyên nữa.
Sao vậy? Ừm. Ừm hưm. Ờ. Ừm, ừm. Cộc hông? Ừm. Sao hông? Ừm hứm. Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, <tsk> và khó xử ha. Như vậy là coi như là bạn chưa có đặt được một cái ranh giới nào hết, à, bị cái quyền riêng tư bị xâm phạm một cách thô bạo. <chuckles> Nhưng mà cái người xâm phạm đây là mẹ của mình cho nên cũng khó xử chớ, tại vì mẹ có quyền mà, à, người ngoài thì dĩ nhiên là căn cãi cự rồi đồ, dễ dàng chống đỡ, nhưng mà hổng lẽ mẹ mình rồi mình nói làm sao, cũng khó lắm ha, mình cũng hiểu cái tâm lý của bạn nha. Thiệt ra đó, con có lớn cỡ nào cũng là con của mẹ mà, đó, nhiều khi nói á này quyền riêng tư này kia là bị chửi liền: "Trời ơi, con của tui, ờ, bày đặt riêng tư với tui nữa hả, tui đẻ ra này kia." Phải hông nà? Mấy bà mẹ hay vậy lắm, nó, mình hoàn toàn thông cảm với cái cảm xúc của bạn. Nhưng hổng sao, gia đình Việt Nam nào cũng hoạt đồng hoàn cảnh với bạn, ba mẹ kiểm soát con cái, à, theo sát chặt chẽ cho tới lớn, tới già luôn đó, nhiều khi sợ con mình trẻ trẻ người non dạ gì kia nọ đó mà, chứ hông phải là vì họ tò mò đâu. Nhưng mà cũng nhiều khi cái đứa con mà nó càng lớn, nó trong cái xã hội mới hiện đại thì nó dị ứng với mấy chuyện này, mình đồng ý nha. Rồi, bây giờ để mình sẽ tìm cách nào giúp bạn thoát khỏi cái sự mà xâm phạm quyền riêng tư thô bạo này hén. Thường thường á, bạn có phòng riêng mà bạn có cái giờ giấc sinh hoạt riêng tư hông, hay là lúc nào cũng như cái chợ ai ra ra vô vô?
Ưm, ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm. Ưm, ừm. Chính xác. Mình á thì, ờ, có cái giờ giấc sinh hoạt riêng của mình nhưng mà, ờ, mọi người thì không có quan tâm lắm, <chuckles> ê, chớ không phải chỉ mẹ mình mà là em mình cũng vậy á, thích ra vô vô à. Mình thì không có thói quen mình khóa cửa tại vì mình, ờ, ơ, không mình sợ là khi mà có ai cần cái gì hay là mình cần cái gì mà lỡ tay mà mình hông có mở cửa được á thì khóa cửa thì nó hông có tiện lắm nên mình hổng có mở cửa. Nên là nhiều lúc mình đang làm việc á, cái em mình tự nhiên mở cửa đi vô đóng cửa cái ầm, xong vô bắt máy lạnh nằm, nằm chơi trên giường của mình, nằm lăn qua lăn lại chơi xong rồi coi coi điện thoại, xong cái xong rồi lúc nào nó chán rồi, xong cái nó nói là, à, tại nó đang nói là nó đang đợi phòng nó máy lạnh mát nên bây giờ nó qua phòng của chị, ờ, để mà chơi. À, hoặc hoặc là nó
Ừm. Ô chà. Ừm. Ờ. Ừm. <laughs> Vậy đó hả? Trời. Ừm, ừm. Nếu mà bạn mà có làm việc online thì là thu vô màn hình hết trơn, mà kẹt lắm ha.
Đúng rồi, là nhiều lúc là mình cũng cần cái sự yên tĩnh để làm việc á, công việc của mình cũng cần phải yên tĩnh á, mà nhiều lúc á mà kêu là, ưm, nói đi ra thì nó lại giận nên là cái phòng mình nhiều lúc là giống như là cái chợ á ai muốn vô vô, ai muốn ra thì ra, ai muốn làm cái gì làm vậy á.
Ừm. Ờ, ờ. Ây chà. Ờ, mình hỏi chơi vậy mà hổng thành, hổng dè ra là nó rà thiệt chớ. Bây giờ vậy nè, thường thường trong nhà bạn, tất cả những người muốn vô phòng bạn có gõ cửa trước khi bước vô hông hay là cứ xộc ra xộc vô không cần gõ cửa?
Ừm, thường á là chỉ có em trai mình, em trai của mình là con trai nên là thường nó gõ cửa thôi, còn, ờ, người nhà mình đôi khi là dòng họ của mình vô, giống như là, phòng mình giống như cái chợ vậy á, giống như là, chỉ cần mở cửa là bước <chuckles> ê, mở mở mở cổng là vô nhà thôi à, nó hông hông cần phải xin phép thì hổng có cần phải gõ cửa này nọ. Tại vì, ừm, do chắc là do tính mình cũng hơi dễ á, mình cũng nếu mà người ta mở cửa vô thì mình chỉ nói là "Ủa sao hổng mở cửa?" thôi chứ mình cũng hổng có gay gắt á, nên là, ừm, riết rồi quen luôn.
Ừm. Cực nhá. Ừm. À. Hiểu. Ừm hứm. À. Ai chà, cái đó bất tiện quá, cái lịch sự tối thiểu trước khi bước vô phòng của ai là phải gõ cửa, ta làm cái cánh cửa là để gõ, chứ phải làm cánh cửa để ngó đâu. Trời ơi, không chịu gõ mà bước vô luôn, làm như đây là phòng mình, cái đó là cũng, ờ, hơi thiếu lịch sự đó nghe. Chắc bạn cũng bực mình nè, bây giờ đó có bao giờ bạn nói rõ ràng với lại người thân trong gia đình là, ờ, cần có sự riêng tư, bước vô làm ơn gõ cửa rồi làm ơn tránh những giờ này giờ này là giờ bạn làm việc, đừng quấy rầy này kia hông?
Ừm, ưm. Ừm, cũng có. Ờm, và, ừm, mà gia đình mình thì nếu mà nói về việc làm việc đi thì mình nói, à, bây giờ mình làm việc á thì, ờ, mình cần cái sự yên tĩnh riêng tư á thì gia đình mình lại, ơ, quyết định là bây giờ mở cửa nhẹ nhàng. <laughs> ơ, thì là mình mình chia sẻ là là mong là đừng có vào vòng mình nhưng mà gia đình mình á mình hông có nói thẳng ra, mình nói vòng vo là "A, bây giờ con phải làm việc, chị phải làm việc nên là cần cái sự im lặng." Thì gia đình mình hông có nghĩ là sẽ không vô phòng mình nữa mà là sẽ mở cửa nhẹ nhàng và đi vô nhẹ nhàng. <chuckles>
Ừm. Ừm hứm. Ái chà! Nói chung là họ chỉ nhượng bộ chứ họ không thỏa thuận ha. Rồi bây giờ bạn muốn đặt mục tiêu như thế nào trong cái cái cái cái lần nói chuyện sắp tới đó, bạn muốn là bây giờ từ nay về sau phòng ai nấy ở, hay là từ nay thì sao bước vô gõ cửa, hay từ nay thì sao làm ơn tránh những giờ riêng tư, làm việc nè, từ nay về sao kêu bằng đừng có cái bằng can thiệp quấy rối, đó, bạn muốn cái mục tiêu cỡ nào?
Đúng rồi ấy. Ừm, à, mình muốn là bây giờ thì hạn chế mức có thể là cái việc mà, à, tự tiện, ơ, gọi là, can thiệp như như là vô phòng mình. Ví dụ vậy đi thì, ờ, mấy cái chuyện riêng tư của mình với lại á, mình, ờ, thấy là hạn chế nhất là nhất là mấy cái giờ mà mình phải làm việc á, tại vì những cái lúc đó mình cần cái không gian riêng rất là, ờ, rất là, gọi là, rất là cần thiết luôn, nhưng mà những cái lúc đó thì cũng hổng có yên nữa. <chuckles>
Ừm. Hả? Đó! Ừm, ừm, đúng. Đó, rồi, thành ra bây giờ cái mục tiêu này đó, muốn đạt được đó, bạn phải mở lòng, à, nói thẳng thắn và chân thành với người nhà nha. Đúng ra là mình nói thẳng thắn, không có, kêu bằng, xúc phạm, không có đụng chạm thì hông sao nha, rất là khéo léo thôi, bây giờ mình gợi ý bạn vài cách. Cái cách thứ nhất đó là bạn, à, bữa nào ăn gia đình đó, h họp gia đình gì đó, nói chung là mọi người đều có mặt á, á, thì bạn nêu lên cái nguyện vọng của bạn là bạn hỏi thăm mọi người đó, là "Mọi người có biết là tại sao mỗi người trong nhà này một phòng, mà mỗi một phòng lại có cánh cửa không? <chuckles> Tại sao mỗi phòng của chúng ta đừng gắn cửa đi, à, mà tại sao phải gắn cửa?" Á, bạn hỏi sơ sơ coi những người trong nhà bạn có biết mục đích của cánh cửa đó là gì hông. Đó, nếu mà họ biết thì, à, bạn bắt đầu bạn bắt vô câu chuyện rất là ăn rơ, a, biết rồi sao còn vi phạm, đúng nè? Còn nếu họ chưa biết thì bạn nhẹ nhàng họ giải thích cho họ hiểu, á, nhiều khi họ vô tư vô tình quá, bạn cũng nhẹ nhẹ giải thích nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Cái cánh cửa đó là ý nói rằng phía sau cánh cửa này là cả một cái bầu trời, cả một cái khung trời riêng tư của mỗi người, cái không gian sống riêng tư của mỗi thành viên sau mỗi cánh cửa này, chứ nếu không thì nó hông cần có cửa, đúng hông nào? Ờ, bạn ngủ thì tôi cũng nhìn thấy bạn đang ngủ, bạn ăn tôi nhìn thấy bạn đang ăn hay bạn làm cái gì, tôi nhìn thấy hết, hông cần cửa làm gì. Tôi cần cái cánh cửa để che đậy bớt, ờ, cái sự riêng tư là vậy đó. Cho nên các bạn muốn bước vô làm ơn các bạn gõ cửa. À, chưa được sự đồng ý là các bạn phải chờ, chứ các bạn đừng có xâm nhập <chuckles> gia cư bất hợp pháp kiểu đó bất tiện quá, đúng hông nè? Đó, bạn phải thẳng thắn một cách, ờ, gọi là, rất tôn trọng và rất chân thành, bạn nghĩ vậy được không nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Tự nhiên bắt cầu qua, đúng rồi ấy. Đúng rồi. Ừm, đúng là mình mớm nhiều lúc mình cũng hổng có chia sẻ thẳng vấn đề, mình toàn đi luồng đi lách không mà á mình đi luồng đi lách mọi người đâu có hiểu mình đâu, toàn đi xa không à, ờ, cứ nghĩ là mình hổng có cảm giác khó chịu hay là, ờ, cái mình hổng có cần cái không gian riêng tư nhưng mà thật ra ai cũng cần cái không gian riêng của mình và có những lúc là không có muốn người khác phải xâm phạm vô. Thì mình cũng rất là, gọi là, cũng sẽ chia sẻ thẳng thắn thật lòng với gia đình mình mà mình cũng hổng có nói sắt xéo gì đâu, mình nói bình thường thôi thì ch mình nghĩ là gia đình của mình sẽ cũng là thấu hiểu, tại vì mình cũng rất là tôn trọng các không gian riêng tư của mọi người, mình vô phòng mà ai mình cũng gỡ cửa, chỉ có mọi người chắc là mình chưa có nói nên là mọi người hổng có để ý thôi.
Ừm. Đó. Rồi. Ừm. Ừm hứm. Đúng. <chuckles> À, thì bạn thử đặt một trường hợp: "Mẹ, mẹ, ủa thí dụ như mà con vô phòng mẹ mà con không gõ cửa đó, con xộc vô trong lúc đó mẹ đang nằm ngủ hớ hênh sao đó, mẹ có vui hông? Ừm, hay là mẹ đang nói chuyện riêng tư với bạn bè đó mà con nhào vô, mẹ có vui hông? Đó, thì mẹ cũng hiểu tâm lý của con y chang vậy khi mà con bị vậy đó." Đó, tức là mình vô tình đó đã đặt cho người ta vô cái hoàn cảnh đó để người ta hiểu được, à, cái vị đắng ngọt, chua cay như thế nào trong cái lúc đó, tại người ta chưa có nếm cho nên người ta chưa biết vị. Đó, bạn đặt người ta vô hoàn cảnh đó để người ta hiểu, ô kê hông nè?
Ừm. Ừm, ô kê nha, mình nghĩ là nếu mà mình, gọi là, có mấy cái ví dụ mà đặt nữa là kêu mẹ kêu em đặt, ừm, ờ, vô ph vô cái vị trí của mình á thì sẽ dễ dàng mọi người đồng cảm với mình hơn, tại vì, ừm, đó giờ mọi người cũng đâu có suy nghĩ tới đâu. Nhưng mà nếu mà, ờ, mọi người cảm thấy là, à, nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh đó mà mình cũng cảm thấy khó chịu thì đương nhiên mình cũng sẽ khó chịu như vậy thì mọi người sẽ tự biết là, à, phải dành cho mình cái không gian riêng và cái sự tôn trọng riêng cho mình. Tại vì nếu không á là mình rất là cảm thấy khó chịu mà nó tích tụ, ừm, mỗi ngày một ít á thì sau này á nó rất là dễ là, ờ, ừm, ừm, khiến mà mình, gọi là, gọi là, tức nước vỡ bờ mình lên tiếng mình ý kiến nhiều hơn sao?
Ừm. Tình huống, ừm. Ừm hứm. Đó. Đúng. Đúng vậy. Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, bạn cứ ấm ức hoài đó, sẽ có ngày đó giọt nước tràn ly chuyện nhỏ thôi thì nó sẽ bùng nổ thành chuyện lớn luôn đó là tại vì bao nhiêu chuyện nhỏ nó dồn lại rồi. Rồi một cái việc khác nữa là á từ nay bạn cũng để cẩn thận cái, tập cái thói quen c cho người ta không có xâm phạm đó mà, nhiều khi nói nhưng mà người ta cũng có thể quên. Bạn làm một cái bảng á giống như ở khách sạn bạn thấy người ta có cái bảng mà hay treo ở ngay cái cái nắm cửa đó là "Xin đừng quấy rầy," đó, cái lúc nào mà bạn muốn được tập trung yên ổn thoải mái đi làm việc hay nghỉ ngơi gì đó, bạn treo cái bảng tấm bảng đó lên và bạn nhắc nhở những người thân trong nhà, thân của mình đó, thành viên gia đình á, à, khi nào các bạn thấy cái tấm bảng này, các bạn chớ có bước vô, các bạn chớ có gõ cửa các bạn đi chỗ khác, khi nào tấm bảng này hạ xuống thì các bạn muốn làm gì cũng được. Đó, như vậy ra một cái quy định chung với nhau và như vậy thì nó tôn trọng, không ai quên, không ai hớ, không ai lỡ lời lỡ xâm phạm gì cả. Bạn cứ lần nào mà bạn cần yên tịnh, bạn cứ treo cái tấm bảng đó lên là mọi người sẽ biết, và lúc đó bạn có quyền cũng khóa cửa phòng luôn cũng hông sao. Nhưng mà bạn hông có thói quen khóa cửa thì thôi, làm cái đó giống như một cái ổ khóa, à, để đập vô mắt người ta, ô kê hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, này cũng được nè, tại mình cũng thấy á mình coi, ờ, phim hoạt hình á thì mình cũng thấy á ở rất là nhiều nơi người ta để cái đó, à, để cái bảng như vậy để mà lúc mà cần không gian riêng á là hay là để để mà mọi người biết. Có nhiều khi là mọi người cũng hổng cần lên tiếng thấy cái bảng thôi là tự hiểu là bây giờ cần không gian riêng, cần một mình cần yên tĩnh rồi đó là không nên là giờ gõ cửa cũng hông mở đâu, thì cũng không cần mình phải khóa cửa thì nó rất là tiện luôn. Mà mình cũng hông phải là lúc nào cũng phải nhắc nhở mọi người chứ nhiều lúc á là, ờ, tại vì mọi người quen rồi á nên rất là hay, gọi là, quên nên là mình sẽ thử áp dụng nha. Rất là cảm ơn bạn chia sẻ cho mình mấy cái tip này.
Ừm. Đó. Ừm. Đúng. Ờ. Ừm hưm. Ừm. Ừm. Không có chi nha, mình hy vọng là bạn áp dụng xong là mọi chuyện sẽ được như ý nè, chúc bạn thành công hén.
Ừm, mình cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ biết ý mình hơn. Cảm ơn bạn. Bye bye.
Ừm hứm. Bye bye.